เออ มันเป็นเหตุผลที่แบบ จริงค่ะ พอเล่าให้ใครฟังอะ ทุกคนก็จะหัวเราะขำหมดเลยว่าแบบ "เฮ่ย! เดี๋ยวก่อนเอาใหม่สิ" บอก "ใช่ ฉันไปปฏิบัติธรรมเพื่อ Detox ตัวเองออกจาก social" อืม
จริงเหรอครับเนี่ย? โอ้ อันนี้ อันนี้ไป ไปนานไหม เอ่อ ไหมครับ?
ไม่ค่ะ ลองแค่แบบ 4 วัน 3 คืนน่ะค่ะ อืม ไปปฏิบัติธรรมเลย แบบจริงจังเลย แล้วคือทุกคนก็แบบ เฮ่ย คนจะเข้าวัดได้อะ คือส่วนใหญ่มีปัญหาแบบ อะไรนะ เหมือนอกหักรักคุด อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม? อืม <chuckles>
กี่วันเอ่ย? อืม เอ๊ย แต่ อือฮึ อกหัก อา <chuckles> โอเค ใช่ ๆ ๆ ๆ คนน่าจะมองไปในทิศทางนั้นมากกว่าเนาะ
อืม ใช่ไหม? เออ
แต่เราแบบว่า เอ๊ย! เราจะหลีกหนี social อะ ด้วยการแบบว่า อืม
ใช่ ก็เอาง่าย ๆ อะค่ะ เหมือนเข้าถ้ำกระบอกอะ อืม แต่แบบว่า <chuckles> ใช่ อย่างงั้นเลยอะค่ะ แล้วคือเราก็จะเลือกวัดที่เขาแบบว่าเคร่งเรื่อง เอ่อ เขาเรียกการปฏิบัติด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าอย่างบางที่เขาก็ไม่ได้เคร่งไง อืม
อา ครับ ๆ ๆ ใช่ ๆ นึกภาพออก ถูกต้องเลย อือฮึ ครับ อือฮึ
ก็ไปนั่งหาข้อมูล เตอะ เสพ social ต่อเนาะ ไปนั่งหาข้อมูลว่า เฮ่ย วัดไหน? อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาแบบว่าเคร่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เราก็ตัดสินใจลางาน แล้วก็ไปเลยนะคะ อืม แม่ก็ตกใจ <chuckles>
โอ้โฮ แล้ว อ้าว ล อ๋อ ที่ไหนดี อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ? อืม อุ๊ย แล้วแบบเนี้ย แม่ตกใจเลย <chuckles> ผม ผมฟัง ผมก็น่าจะตกใจเหมือนกันนะเนี่ย <chuckles>
ใช่ <laughs> อืม คือแบบว่าอยู่ ๆ ก็ไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
แล้ว อือ ๆ อันนี้น่าสนใจ เพราะว่า อือ อา คุณหาข้อมูลได้แล้วแหละ หลังจากที่คุณตัดสินใจแล้ว แสดงว่าคุณต้องแน่วแน่มาก เพราะหาข้อมูลแล้วดูเหมือนว่า คุณก็ตัดสินใจไปเลย แล้วตอนที่ไปจริง ๆ อะ พอเริ่มที่เรียกว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ย ตัดขาดจากมือถือเนี่ย มัน มันมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรบ้างไหมครับ?
ค่ะ

เออ ได้เลยครับผม มาเลย
โอเค ก็คือปกติอะค่ะ ก่อนหน้าเนี้ยเป็นคนที่ติด Social หนักมาก แบบพวก อืม พวก อะไรอย่างเงี้ย คือ แบบติดแบบ ตื่นเช้ามาอะค่ะ ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ ตื่นปั๊บเหมือน เขาเรียกอะไรอะ แบบเป็น เออ เป็นนิสัยเลยอะค่ะว่า จะต้องแบบไถ ไถดูก่อนเลย เออ วันนี้มีอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ส่วนตอนก่อนนอนนะคะ ก็จะต้องแบบเปิดพวกแบบยูทงยูทูบ ทิ้งเอาไว้เลยอะค่ะ ให้เขารันไปเรื่อย ๆ แบบเป็นการกล่อมเราไปด้วยอะ อืม
เออ ครับ ครับ เก็บมาดูก่อนเลยหรือเปล่าครับ ใช่เปล่า? อ๋อ ครับ อ๋อ อา ครับ ก็เอาง่าย ๆ เลยครับ ทั้งตื่นนอนเอย อือฮึ ทั้งตื่นนอน ก่อนนอนนี่ คือเราอยู่กับ Social ตลอดเลย ถูกต้องไหมเอ่ย?
แบบตื่นมาฉันจะต้องได้ยินเสียง คะ? ใช่ค่ะ แล้วในระหว่างวันน่ะ คือว่างไม่ได้นะคะ คือแบบพอว่างปั๊บ มือต้องมาไถ่แล้วอะ <laughs> ว่าแบบ เฮ้ย ตอนนี้ข่าวไปถึงไหน ข่าวอะไร อะไรอย่างเงี้ย คือแบบจะต้องแบบ trend อืม อยู่ใน trend ตลอด ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม จนรู้สึก ค่ะ
อา ๆ ๆ อืม ครับ ๆ ๆ ครับผม โอ๊ย แบบนี้ใช่เหรอ? ครับ อา รู้สึกไงเอ่ย?
ก็รู้สึกว่า เฮ้ย ตัวเองแบบกลายเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดอะ เป็นแบบลักษณะอย่างงั้นเลยอะ เออ แต่กลายเป็นแบบเสพ เสพ Social แทน ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อ๋อ ครับ ๆ อ่า ในตอนที่เล่นเยอะเนี่ย คือเราเล่นทุกแอปหรือเปล่าครับผม ทุกสื่อเลยเปล่า?
เราก็รู้สึกว่ามันเยอะไป อืม เอา ไม่ สื่อที่ ที่เยอะจริง ๆ เลย ก็คือ ต.ต.
ไม่ว่าอะไรที่แบบว่า สีฟ้า สีดำ อะไรพวกเนี้ย
ติดมาก ใช่ ก็คือมันเหมือน เหมือนเป็นการแบ่ง แบ่งแพลตฟอร์มนิดหนึ่งนะคะ ก็คือตื่นเช้ามาก็ ต.ต. ใช่ไหม อืม แต่เวลาจะนอนเนี่ยค่ะ จะเป็นยูทูบ
อา ๆ ๆ ๆ ครับ ๆ อ๋อ

อืม โอเค แล้ว แล้วตอนที่แบบว่า อ่า เราเล่นเยอะ ๆ เนี่ย นอกจากที่คุณบอกว่า คุณเหมือน เหมือนติดยาเนี่ย ยังมีความรู้สึกอะไรอีกไหม รู้สึกแบบว่าเราสูญเสียเวลาไปกับกิจกรรมแบบนี้เยอะเกินไปหรือเปล่า จนกระทบ ในเวลาใน พะ การทำกิจกรรมอื่น ๆ ไหมครับ? อ๋อ
เออ ค่ะ อ เยอะมาก ใช่ค่ะ จนรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลย แม้กระทั่งคนในครอบครัว จนคุณแม่อะค่ะนั่งกินข้าวก็ยังไถ <chuckles> ไปเรื่อย ๆ จนแม่ถามว่า "เธอ เธอจะหยุดพักสักแป๊บหนึ่ง แบบคุยกับฉันหน่อยได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย แบบแม่เหงาอะ อืม คือ เราไม่ได้อยู่กับแม่ทุกวันนะ แต่ว่าวันเสาร์ อาทิตย์ อย่างงี้ เราก็จะไปรับแม่มาอยู่บ้าน ใช่เปล่าคะ แต่แม่บอกว่า "เนี่ย มา แล้วเธอก็แบบไม่คุยกับฉันน่ะ" อืม ก็คือแบบ
อ๋อ ครับ อือ ๆ ๆ <chuckles> ครับ ๆ ๆ อือ ครับ เออ ๆ ๆ
ก็เลยสะอึกขึ้นมาว่า เอ่อ เอ๊ย เราแบบเล่นเยอะไปแน่ ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นจุดประกาย อืม แล้วก็ ใช่ ช่วงที่เล่นน่ะค่ะ รู้สึกเลยว่าแบบเป็นคนท้องผูก
อืม อา โอเคครับผม อือ เหรอครับผม?
สุขภาพแย่ อืม เหมือนแบบเวลาเข้าห้องน้ำ ก็นั่งไถไงคะ ไถนาน ๆ น่ะ อืม ใช่ ไถจนไม่ยอมทำกิจวัตรของตัวเองอะ <laughs> อืม นั่งนานเกิน อะไรงี้ไง
อ๋อ คือ ถ้านอกจากว่า แตก อา อืม ๆ ๆ ๆ ๆ โอเค ๆ ทำให้ร่างกายมัน มันแบบว่า เหมือนชินไปในรูปแบบอื่น แทนที่จะแบบจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจให้เสร็จใช่ไหม? <chuckles>
ใช่ค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่ง นอนน้อยมาก เพราะว่าเหมือนแบบเราเสพที่ เอ่อ เราติดที่จะเสพว่าแบบ "เอ๊ย แล้วยังไงต่อ? อะไรยังไง? อืม ตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะ?" คอยอัปเดตมันตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็เลยคิดว่า เอ๊ย ฉันควรจะหยุดเสพตรงนี้บ้างแล้ว เพราะแม่แบบพูดมาขนาดนี้แล้ว อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อือ ๆ ๆ ๆ เออ อ๋อ เพราะมัน อือ อือ ๆ ครับผม อา ครับ อา แล้วหลังจากเนี้ย มีการทักมาจากคุณแม่แล้วครับผม คุณเริ่มปฏิบัติการของคุณเลย
ค่ะ